Me conta como você encontra inspiração para o seu visual no dia a dia.
Olha, eu acho que pra maioria das pessoas, e pra mim também, é mídia, é rede social. Infelizmente ou felizmente, não sei. <laughs>
Rede social tá muito forte, né? Pois é, ah, mas, assim, talvez você possa tá ter mais opções agora, né, antigamente ficava muito preso à televisão e revista e essas coisas, hoje você tem um leque absurdo, né?
Hã? Verdade. Verdade. E assim, mas de certa forma, eu achei bacana, porque eu não sou muito de rede social vou te falar, não sou, eu não tenho Instagram, por exemplo, as pessoas me conhecem
Uhum. Nossa, você é uma pessoa diferente. <laughs>
É, elas ficam assim: "você é estranha, como assim você" <laughs>
<laughs> As pessoas devem achar até que que você tá inventando pra não passar, né, "ah, tem conta no Instagram, não tenho". Fulana: "mentira, não quer dar, fala". <laughs>
É. É. É, pela cara delas eu tenho quase cer a maioria das pessoas arg acha que eu não quero passar eu acho que meu Instagram é privado assim tipo assim né, <laughs> é pra é vip. <giggles>
Não dá pra ninguém, né, só passa pra família e para os am é VIP, exatamente.
Não, deletei menino, deletei tem assim uns 3 anos, mas eu tenho TikTok.
Ah, ok.
Que infelizmente é uma coisa que eu tenho que me desapegar um pouquinho, mas consumo consumo. Mas eu vejo muita coisa de inspiração, só que ao mesmo tempo, eh, eu detesto essa coisa de, ah, de tendência. Ai mas eu detesto.
Consome, né, o TikTok consome. Hum, entendi. Então você não não vai pelo se arrume comigo? <chuckles>
Eu acho, que não. Não. Eh uma coisa que eu de ah gente, tipo assim vídeo que aparece, "ah, gente qual que é a bota que, eh, a bota da tendência que tá todo mundo usando agora no outono?" Não, aí se eu vejo isso, eh, eu corro isso exatamente aí eu vou para o que, tudo contrário. <laughs>
Você já corre dessa bota. Você já não compra ela. Até se você achar bonito? Imagina, tem uma coisa que é tendência que você fa olhou e falou assim: "nossa, que troço legal, que negócio bonito. Ah não, mas é tendência, não quero". Eh, é uma é um é forte assim ou é só porque geralmente você não gosta do que é tendência?
Hum é. Então, eu acho que é mais pro lado de ser forte sim, a não ser que seja uma coisa muito e eu eu vou te contar. Eu também não sou de comprar muito, eu tinha feito uma promessa, porque eu sou uma pessoa meio doida. Eu sou muito de fazer promessa e eu tinha feito uma promessa, que acabou agora coincidentemente tem 2 semanas. Eu fiquei 2 anos, sem comprar roupa pra mim.
Uhum. <laughs> Olha! Nenhuma peça? Ou só tipo roupa íntima se precisasse?
Nada.